Olha, assim, eu tenho gostos musicais muito peculiares, né. <laughs>
É, conta. <laughs>
Ecléticos, muito ecléticos. <laughs> Assim, na minha infância, eu fui uma criança dos anos 90, que cre uma criança cresceu nos anos 90, né.
Sei, sei. Uhum.
Então com na minha época a Xuxa já estava ali mais para adolescentes, nu tinha a Xuxa ainda, mas já tá mais ali para adolescentes, enfim.
Ah, certo. Uhum. Era aquele Xuxa de final de semana que tinha uns convidados musicais?
Isso, isso, que as Paquitas já não tinham mais roupas de paquitas, que eram já shortinho curto, que tinha a tinha até os Paquitos lá que, enfim, esqueci o nome das da banda dos Paquitos. You Can Dance. Exato, You Can Dance. Olha, já era já era da época do You Can Dance ali, entendeu? <laughs>
Tá, tá. Ah. Lembram. You Can Dance? <laughs> Olha a minha memória. <laughs> Tá, tá, entendo.
Então a minha referência ali era a Sandy& Junior, né, <laughs> eu cresci ouvindo Sandy& Junior, e a Sandy cantava Elis Regina, muito Elis Regina.
Uhum. Certo.
E eu comecei a ouvir Elis Regina porque a Sandy cantava Elis Regina, não porque eu gostava. Entendeu?
Claro, porque era uma referência da Sandy que era sua ídola o que é normal, né, é é é inteligente até procurar as referências de quem a gente gosta para descobrir outras coisas que a gente gosta, né.
Exato, exato. Exato, só que aí eu comecei realmente a gostar, né, de Elis Regina, de Djavan, sabe, e de Milton Nascimento, uma criança de 9, 10 anos, né, gente, ouvindo essas coisas mas, tudo bem, eu era uma criança estranha. <laughs>
Uhum. Que lindinha. <laughs> Seus pais gostavam também? Era uma coisa que você começou a procurar nos discos que você tinha em casa ou não, ou você foi atrás tipo, completamente fora do gosto deles?
Não. E foi completamente meio que fora mesmo, porque a minha mãe ela gostava de ouvir umas músicas internacionais, assim, né, de romance na fita cassete, meu pai era mais do sertanejo, <laughs> do modão. <laughs> Então, olha para você como era o estranho. E aí <giggles> quando a gente foi, né, foi crescendo, e comecei o ensino fundamental ali, 7º, 8º ano, nos meus, na minha pré-adolescência, né. A fase da rebeldia.
Ah. Tá. Sei. Ah, entendi. Aham. Uhum.